उम, मेरी ना एक समस्या है और समस्या मैं बताऊँ ये है कि, मुझे समझ नहीं आता कि मैं जैसे सीमित बजट में अ, घर में सबको संतुलित आहार कैसे खिलाऊँ? क्योंकि जि जिस तरह से अ, महँगाई बढ़ चुकी है, हर चीज़ महँगी है। कहीं भी जैसे हम चाहें कि अ, कम पैसों में अच्छी चीज़ें मिल जाए तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है, मिलता ही नहीं है। तो ये जो कम पैसों में अ, या सीमित बजट में हम संतुलित अजा आहार का सोचते हैं, अपने परिवार को कुछ अच्छा खिलाएँ वो ताकि उनकी ऊर्जा अच्छी बनी रहे या घर में जो बच्चे हैं उनकी ऊर्जा अच्छी बनी रहे। ऐसा सँभव नहीं हो पाता और मुझे तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है इस चीज़ को लेकर कि कैसे खिलाऊँ मैं अपने घर परिवार में सबको संतुलित आहार? तो अ, क्या आप मुझे ऐसा कुछ मदद करेंगे कि जिसके चलते मैं कम पैसों में और अपने ब घर परिवार में जो भी सदस्य हैं उनको एक संतुलित आहार और अच्छा पौष्टिक आहार खिला सकूँ? जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ पा रही हूँ और कहीं न कहीं महसूस भी कर रही हूँ। एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, आपका ये अ, अपने परिवार के लिए परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आपको क्या करना है। अ, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए होंगे ताकि मैं आपको बेहतर परिणाम दे सकूँ। अ, मुझे ये बताइए कि अ, जो आपका साप्ताहिक भोजन बजट यानी कि आपका जो बजट है वो कितना है? आप अ, कितना खर्च कर सकती हैं? जी।
जी। देखिए, अगर साप्ताहिक भोजन बजट की बात करूँ तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं खर सक ख़र्च कर सकती। ये मानिए कि अ, 15-17 ही साप्ताहिक बजट में मेरे ला पाती हूँ क्योंकि मेरी जो आय है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। एक अ, हम लोगों की आय बहुत कम है। मतलब मेरे घर पे मैं ही अ, घर चलाती हूँ और मुझे लगता है कि अ, उसमें मुझे काफ़ी मुश्किल पड़ती है एक अच्छा भोजन दे पाना और बाकी के ख़र्चों को देखना। अ, तो मुझे काफ़ी मुश्किलात आते हैं इन चीज़ों में कि मैं एक मतलब अच्छा-खासा बजट नहीं ले सकती हूँ, अच्छे भोजन के लिए। ये मान के चलिए कि 12 अ, 100 ₹1500 बजट ही रहता है मेरा सप्ताह का। जो मैं इसी में ख़र्च चलाती हूँ कि अ, इसमें कुछ देख सकूँ कि कुछ अच्छा मिल जाए। या फिर नहीं भी मिलता तो जि जितना मिलता है उतना ही कर पाती हूँ। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल। आप बिल्कुल सही बात बोल रही हैं कि आपकी एक औरत की यही पहचान है कि जितना हो उसी में गुज़ारा कर लेती है। लेकिन फिर भी कई बार जैसे हो जाता है कि हमें संतुलित भोजन चाहिए, कोई ऐसा स्पेशल इंसान चाहिए, जिसके लिए हमें अ, आहार देना ही देना है तो वहाँ थोड़ी-सी परेशानी हो जाती है। अ, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आपको क्या करना है। मुझे आप ये बताइए कि क्या आपके पास रोज़ खाना पका पकाने के लिए समय है? या फिर जैसे कई बार होता है कि लोग जॉब वगैरह करते हैं तो टाइम नहीं मिलता। तो क्या कहेंगी आप?
जी। देखिए अ, मैं तो जैसा कि मैं अ, घर रहती हूँ, घर सँभालती हूँ। एक मान लीजिए कि एक गृहिणी जैसे अपना अ, जीवन जीती है, अपने घर के प्रति जिम्मेदारियाँ निभाती है, मेरी भी वही ज़िम्मेदारियाँ हैं। और अ, टाइम मेरे लिए मेरे पास पर्याप्त होता है क्योंकि जैसे अ, मैं घर पर रह के काम करती हूँ फ्रीलांसिंग तो मेरे पास पर्याप्त समय है कि मैं घर पे अ, खाना पकाऊँ। और अ, और मैं कोशिश भी यही करती हूँ कि मैं बाहर का कम खाऊँ और घर में अ, बना खाना जो कि मुझे लगता है कि घर का खाना सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, उसके जैसा खाना कहीं नहीं मिलता। यार मेरे घर के सदस्यों का भी अ, ये है कि उन्हें घर का खाना अच्छा लगता है। पर कहीं न कहीं वो चटोरे बहुत है, खाना तो उन्हें घर का चाहिए पर बाहर का चटर-पटर तो बहुत ही ज़्यादा अ, उ कितना भी बाह अ, और दूसरी चीज़ ये कितना भी चटर-पटर करके खर्चे बढ़ा ही देते हैं पर साथ में खाना उन्हें घर का चाहिए होता है तो मतलब मेरा तो डबल-डबल खर्चा हो जाता है। उन्हें बाहर से भी खाना है और घर का भी खाना है। तो कहीं न कहीं ये इसके चलते ना मेरा जो बजट है वो बहुत ज़्यादा डगमगा जाता है। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। <chuckles> हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि आप किस परिस्थिति में हैं और आपके साथ क्या होता है। अ, बिल्कुल स्वाभाविक है हर औरत के साथ यही होता है कि लोगों को खुश करने में, अपनों को खुश करने में आपका जो बजट है वो हिल जाता है। अ, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि परिवार में कोई एक ऐसा अ, व्यक्ति है जिसे विशेष आहार की ज़रूरत होती है? जैसे कि आपको पता है घर में बड़े-बुज़ुर्ग हो या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको यानी कि उसको उसकी सेहत का ख़्याल रखने के लिए उसको देना चाहिए, जी।
अ, जी देखिए, परिवार के बाकी सदस्य तो ओ हष्ट-पुष्ट है, किसी को कोई अ, किसी तरीके की समस्या नहीं है, पर अगर मेरी बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा मैं ही बीमार हो जाती हूँ। अ, जैसे मौसम बदलता है, वैसे बीमार होती हूँ। और कहीं न कहीं अ, मुझे ना, जैसे कमजोरी, थकान अ, या स ये कह सकते हैं कि ऊर्जा की कमी, मेरे शरीर में बनी ही रहती है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ खुद से कभी-कभी तो लगता है कि, जैसे ना काम करते-करते एक ताकत सी ख़त्म हो जाती है, हिम्मत सी हिम्मत नहीं बचती कि जो घर के और जो काम पड़े हैं या घर के काम करने के बाद जो मैं अन्य काम करती हूँ, उनको मैं कर पाऊँ। पर जैसे-तैसे करके मुझे करना ही पड़ता है और कभी-कभी तो, चाह के भी पूरा नहीं कर पाती क्योंकि अ, मेरा जो शरीर है, शारीरिक स्वास्थ्य है, वो मेरा साथ नहीं देता। और अ, घर के लोग हैं, वो कहते भी हैं मुझसे कि तुम सबसे ज़्यादा अ, घर में बीमार रहती हो। तो मैं क्या करूँ मतलब मुझे समझ नहीं आता कि, मैं ऐसे क्या चीज़ें अपने ह आहार में लूँ, वैसे तो मैं अ, सब कुछ ठीक ही प बन बनाती हूँ पर, मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ अ, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा संतुलित भोजन खाऊँगी, या ज़्यादा पौष्टिक आहार खाऊँगी, तो मुझे लगता है कि मेरी जो ये समस्या है मैं, अक्सर करके जो बीमार पड़ती हूँ, वो ठीक हो सकती है। जी।
हुँ।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
जी। जी देखिए म मेरे पास तो ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है। अ, बस किचन के उपकरणों में मेरे पास अ, जैसे मिक्सी हो गई, गैस चूल्हा हो गया और अवन हो गया, यही है। और अगर अ, इसे इंडक्शन है तो वो मैं कम यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें अ, बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर खाना गैस पर ही पकाना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जल्दी बन जाता है और जैसे कि वापस कभी ठंड का सीज़न चल रहा है तो खाना गर्म करना होता है तो मैं अवन में लगा लेती हूँ, माइक्रोवेव में। बाकी तो मेरे पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है और ना ही मुझे ऐसे उपकरणों की जानकारी है कि ऐसा भी कोई उपकरण आता है जिससे खाना जल्दी अ, कम समय में पक जाता है। और फिलहाल तो मैं गैस पर ही खाना बनाती हूँ। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे मेरा एक और अंतिम प्रश्न है आपका आपसे। अ, आपके घर में लोग कितने हैं? मतलब आपको कितने लोगों का खाना बनाना पड़ता है?
जी, देखिए आपको मैं बताऊँ तो अ, मेरे घर में ना, अ, जैसे कि हम सम्मिलित परिवार में रहते हैं तो सम्मिलित परिवार में तो काफ़ी लोग होते हैं, और सबका खाना बनाना तो सच में मेरे पास समय अ, बहुत लग जाता है खाना बनाने में। तो ये मान के चलिए कि सम्मिलित परिवार है तो ये 12-15 लोग तो ह हो ही जाते हैं और अ, आए आए दिन कोई ना कोई गाँव से आया कर आ आया आता ही रहता है मतलब गाँव से हमारे अक्सर करके लोग आते रहते हैं, तो आए दिन मतलब वही अ, 15-17 लोग 15-17 लोग ऐसे अ, हो ही जाता है स इन सब खाना बनाना। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। मैं आपको बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ, और कहीं न कहीं महसूस कर पा रही हूँ कि एक औरत के लिए घर सँभालना उसका अपना कहते हैं ना कि हर चीज़ सँभालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अ, लेकिन देखिए, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संतुलित आहार की, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले जैसे ना जैसे ये होता है कि सस्ती, सस्ती और पौष्टिक सामग्री चुननी होगी जैसे कि दाल हो गई, अनाज हो गया, आपको अ, मौसमी हो गई या मौसमी सब्ज़ियाँ, मौसमी सब्ज़ियों से मतलब ये होता है कि जो इस मौसम में मिल रही होती है। है ना? वो कहीं न कहीं क्या होता है कि वो सस्ती होती है। अगर आप यही सब्ज़ियाँ अब बेमौसम खरीदेंगी, तो वो महँगी हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अ, ये देखना है कि आपके वहाँ पे किस तरह का मौसम है और आपको किस तरह की वहाँ पे सब्ज़ियाँ मिलती हैं। आजकल तो वैसे भी जैसे हाँ, जैसे सर्दी पड़ रही है, तो हरी-हरी सब्ज़ियाँ आ रही हैं। है ना? वो अ, वो आपके अ अ, शरीर के लिए भी सही है और आपके बजट में भी रहती है। दूसरी बात, अगर अब आपने बोला कि आपके घर में इतने सारे लोग होते हैं, है ना? इतने सारे लोग आते हैं, तो फिर आपको एक कहता है कि पर अ, आप वहाँ पे एक ऐसा कोई अ, रेसिपी चुनिए, जो यानी कि अ अ, जैसे कि अगर आप कोई सूखी सब्ज़ी बनाना चाहेंगी, तो वो इतने लोगों में पूरी नहीं पड़ती। है ना? तो कोशिश कीजिए कि दाल, सब्ज़ियाँ, दाल हो गई या फिर जैसे कोई अ, ह अ, जैसे होता है ना अ, सूखी सब्ज़ी तो आपकी चलेगी नहीं, इसलिए तरी वाली सब्ज़ी हो गई, छोले, राजमा, ऐसी सब्ज़ियाँ बनाइए, जो सबको पूरे पड़ जाएँ। है ना?
अच्छा। जी। जी, जी। जी जी जी।
उसके बाद आपको क्या करना है कि स्मार्ट खरीदारी करनी है। स्मार्ट खरीदारी, यानी कि आपको जैसे कि अ, आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स चल रहे हैं, जिसपे आपको डील दी जाती है, ऑफ़र दिए जाते हैं, मौसम के अनुसार। है ना? अ, जैसे कुछ नई ब्रांड ऐसे भी हैं, मॉल्स ऐसे हैं, जहाँ आपको ये मौसम के हिसाब से आपको अ, ऑफ़र देते हैं कि यहाँ पे आपको इस तरह के दालों पे, खाने पे बहुत सारे आपको डील दी जाती हैं, ऑफ़र दी जाती है, तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पे आजकल अपने पास आपके पास फ़ोन होते हैं, सबके पास होते हैं, तो उसमें अ, आप खोज करते रहिए कि हाँ, कौन-से ऑफ़र हैं? कौन-सी डील चल रही है?
जी। जी।
कहते हैं ना, जब आप स्मार्ट खरीदारी करते हैं, तो आपकी जो बजट है, आपका जो आपके अ, जो आपके पास, जैसे कि आपने बताया कि आपका पन 1200 से लेके 1500 तक का अ, साप्ताहिक बजट है। तो आप उसी में बहुत सारा एक संतुलित आहार तैयार करके दे सकती हैं, और मैं आपसे ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि आपके घर में आप बीमार रह जाती हो जाती हैं, जल्दी बीमार हो जाती हैं, तो सबसे पहले आप अपना ख़्याल रखिए। है ना? आप अपना ख्याल रखेंगी, तभी आप दूसरों का ख्याल रख पाएँगी। जी।
जी। जी। अ, सच में आपने इतने अच्छे सुझाव दिए कि मैं असीमित बजट में अ, एक संतुलित आहार और पौष्टिक आहार कैसे दे सकती हूँ, खुद को भी और खुद के जो मेरे घर के सदस्य हैं, उन सब को भी और सच में, ये आपके सुझाव मुझे इतने अच्छे लगे हैं, मुझे लग रहा है कि अ, मेरी आधी समस्या ख़त्म हो गई और सच में आपके दिए गए सुझाव के लिए धन्यवाद।
जी, मुझे खुशी है, आप आपको मेरा सुझाव पसंद आया। आपका बहुत-बहुत बन धन्यवाद।